ครับผม
อา อะ แล้วแบบเนี้ยค่ะ ได้มีแบบ เขาเรียกว่า มีวิธีการจัดการหรือ เน้นทำมากกว่าการแบบ เขาเรียกว่า ไปฟิตเนส หรือว่าเป็นการ กิจกรรมทำที่โรงเรียนไหมคะ?
อืม จริง
นอก นอกเหนือจากกิจกรรมที่แบบ ที่ ที่ ที่กล่าวมาเนี่ย
อืม จริง ๆ ยังไงนะครับ? เมื่อกี้ หมายถึงยังไงเหรอครับผม?
อา ก็คือลักษณะว่า สมมติว่า อ่า วันนี้เป็นวันเสาร์-อาทิตย์ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ได้แบบมีลักษณะของการวางแผนที่จะแบบ เออ ไปทริป อะไรอย่างเงี้ย กับครอบครัวไว้หรือเปล่าคะ? เพื่อที่จะได้ใช้ เวลานั้นน่ะค่ะ ให้แบบเรารู้สึกว่า เออ มันมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นกว่าที่แบบเราไปฟิตเนส หรือว่าไปแบบทำกิจกรรมของตัวเอง อย่างเงี้ย
อ๋อ